Tam tı fark ediyorlar ki ikisi de zeytini çok seviyormuş, saklıyormuşsunuz ilk de tanıştığında söylemiş, sevmiyorum diye. Sonra bir teori geliştirmişler böyle, ama aslında ikisi de zeytini çok seviyor, sadece diğeri saklıyor ondan. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Çok güzel. Harika, çok güzel. Peki mesela dizide, işte, eee, şu anda anlattıklarından çok güzel anlıyorum ki karakterler bir defa senin favorin, çok seviyorsun hepsini ve, eee, gelişimlerini görmek de sende, böyle, çok güzel bir his bırakmış. Peki, mesela, hani, bir filmde, dizide genelde böyle daha da çekici kılmak için, işte, yönetmenin, eee, böyle çok güzel müzikler kullanması ya da, böyle, sahnelerde değişik atmosferler yaratması da onu çok daha, böyle, seyirci karşısında, hani, daha bir çekici hâle getirmek için bunlar çok yapılıyor artık. S Bu dizide de mesela öyle şeyler var mı? Mesela müzikleri ya da başka bir orijinalliği, farklılığı, bir şeyi, mesela etkileyici bir tarafı var mı?
Evet, evet. Hepsinin yeri ayrı. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hıı. Evet, evet. Doğru, doğru. Eee